Allora, parlando di icone, in particolare di icone culturali, secondo te che cos'è un'icona culturale oggi?
Allora, sicuramente un'icona culturale oggi è una persona che che spicca in un in un ruolo ben specifico come può essere nel campo musicale, come anche nello sport, ehm, magari a arrivato all'apice del successo, non lo so, per esempio nello sport, mi viene il calcio ad oggi, per esempio, può essere un Cristiano Ronaldo, no, ehm, nonostante l'età, ehm, ri ri è talmente forte la sua voglia di emergere, di di essere appassionato a quello sport, di dare tutto, il 100%, e si vede anche dai duri allenamenti che fa, che, insomma, vuol superare tutti i record <chuckles> del calcio si può dire in qualche modo, no? E e può essere d'esempio, insomma, per tanti ragazzi che lui può dare insomma sen
Mh, sì. Mh. Okay. Sì però, ehm, stavo pensando giusto una cosa. Allora mi parli di Ronaldo, non so nulla di calcio perché non lo seguo, s conosco il nome naturalmente perché è famosissimo, e lo ritieni un'icona per quello che mi hai spiegato. Però per le persone che non seguono il calcio come me, ehm, è un'icona comunque anche se tante persone penso non sappiano neanche chi è?
Sì. Cer Sì. Certo, perché comunque, uhm, anche come nel tuo caso, anche non capendo, no, di calcio, insomma, non essendo un tuo argomento di interesse assolutamente, comunque ne hai sentito parlare quindi già il fatto stesso
Ah no, e se ero un po' più interessata, assolutamente, diciamo. Mah, io il nome ti dico sinceramente, il nome, quello che ha fatto e cosa fa, non interessandomi di calcio, non no non mi interessa, per quello ti dico perché chi non segue il calcio con volevo chiederti secondo te come può essere un'icona, proprio in questo senso.
Sì. Sì, ma più che altro, un'icona può essere come esempio di anche di vita, perché insomma, uhm, andare ad approfondire quella che è la figura, per esempio, di questo calciatore, anche nella vita, lui, ehm, ha ha mhmm, è un esempio di rivalsa, di rivalsa nella nella nella nella società, nella nel suo ruolo, no, perché sin da piccolo, insomma, ha avuto sempre questo obiettivo. Uhm, ha avuto un padre che a differenza di lui, si è autodistrutto, quanto sembra ma è morto di alcolismo. Cioè lu il padre, sì, ehm, è stato e quindi, a maggior ragione, lui ha dato diciamo un'importanza, uhm, davvero enorme a al fisico, alla salute, al mantenersi bene proprio in
Mh. Mh. Ah, ho capito. Mh. Mh.
s sicuramente come risposta a quella che padre del padre certo. E i risultati
Al contrario di quello che ha fatto il padre, sì, sì, sì. No, appunto, sì ho capito mi dici un esempio di rivalsa perché, da quello che mi dici, ha vissuto comunque un'infanzia difficile, avendo un padre che era alcolizzato e nonostante questo è riuscito ad andare avanti, è riuscito a diventare comunque una atleta importante, quindi diciamo che in qualche modo, tra virgolette, "ce l'ha fatta". Si è tirato molto fuori da questa situazione. In questo senso quindi lo considero un esempio per i giovani, giusto?
Certo. Assolutame Certo, ce E e e c Certo, certo, poi se da un esempio a tanti giovani, fa capire l'importanza. A me non viene ehm, mi mi mi torna in mente io non sono un appassionato di calcio, eh, però quanto di di storie, cioè, a me vedere per esempio questo personaggio no, già sapere questa storia, vedere ad esempio durante un'intervista, ehm, nonostante, ehm, si parla di sponsorizzazioni, di, ehm, fior di milioni, no, ehm, lui aveva davanti durante una ehm, una rassegna stampa, a una delle interviste con dei giornalisti, aveva davanti a sé una, uhm, bottiglia di Coca-Cola. La prima cosa che fatto è prendere questa bottiglia di Coca-Cola e metterla da parte quasi.
Ah, okay. Mh. Ah, quindi anche attenzione in queste cose, no, perché dico eh, sì.
<laughs> Attenzione anche in queste cose, nel senso: "Questa cosa non no non mi appartiene non m non me la mettete davanti perché io"
E già l'avranno vista in 200000 come l'hai visto tu quindi l'ha fatto in ritardo. Mi permetto <chuckles> No, però diciamo che, sì, io so che nel calcio circolano tantissimi soldi, che i giocatori, a mio parere, son pagati troppo più di un neurochirurgo, di chi salva le vite però so che c'è tutto un grandissimo interesse per il calcio, questo porta il fatto che girino così tanti soldi. Però dici che lui alla fine si è accorto che non era il caso di pubblicizzare continuamente anche la Coca-Cola, ha avuto questa sensibilità alla fine, no?
Eh, l'avrà eh, l'ha visto tutto il mondo, certo. <chuckles> Sì. Cer Sì, perché la reputa una cosa che non fa bene alla salute, cioè, allora io metto ha ha tolto quella, ha messo una bottiglia d'acqua davanti quasi. <laughs>
E però scusami allora va vale viene meno il mio discorso, ma la bottiglia d'acqua aveva un marchio anche quello? Io pensavo solo a pubblicità.
Ehm, mi sa di no, mi sa di no, non c'ho fa o co là non c'ho fatto caso, ma ma a anche se avesse avuto un marchio relativamente insomma, perché comunque il messaggio che voleva mandare: "Questa no, ehm, questa io non la bevo, ma bevo questa." Cioè quindi sicuramente, ehm, fa meno male della Coca-Cola s <chuckles> per lo meno. Dell'acqua ne abbiamo bisogno tu
<chuckles> È meglio, meglio. No, no, quello ho capito. No, è vero perché la Coca-Cola comunque può creare vari problemi anche perché, da quello che so non ha mai scoperto nessuno cosa c'è all'interno della Coca-Cola, quindi non si sa cosa si beve.
Una ricetta segreta, no? <chuckles>
Assolutamente sì, quindi no, sono
Poi, ehm, guarda pensando a delle icone
Di no, no dicevo, quindi era proprio l'esempio della salute, io devo stare bene, sono sano, sono un'atleta, vado ad acqua, eh, questo ha senso, okay.
Ce ce Sì, sì, sì, sì, sì, ehm, poi pensando, insomma, a quelle che sono state anche delle icone che a livello mondiale hanno hanno fatto anche dei cambiamenti, no, a livello culturale, ehm, nella storia perché poi comunque, ehm, grazie a queste icone insomma possono cambiare tante situazioni no, perché mandare dei messaggi per s a pe a un pubblico enorme che ti segue a livello mondiale può cambiare anche il corso degli eventi di tante situazioni. Mi viene da pensare, ad esempio, ehm, in passato come lo sono stato i Beatles, un fenomeno, insomma, che ha scatenato tutto il mondo, che ha fatto cambiare visione di tante situazioni. Una vera e propria rivoluzione culturale c'è stata in quell'epoca negli anni 60, no?
Mh. Eh, sì, certo. Mh-mh. Sì. Mh, certo. Certo. Sì, sì, sì poi negli anni 60 sono cambiate tantissime cose. Comunque hai perfettamente ragione perché chi non conosce, non riconosce, quando dici: "I Beatles" cioè più o meno, ehm, al almeno il nome diciamo che li conoscono tutti. E secondo te, visto che parlavi di valori culturali trasmessi, ehm, quali valori hanno poi veramente trasmesso i Beatles che possono rimanere anche adesso a distanza di tanti anni?
Ma sì. Allora sicuramente la la libertà di di espressione, l'emancipazione anche in tanti campi, anche le de d'esempio loro iniziarono ad usare furono i primi che lanciarono la moda dei capelli lunghi, no, <chuckles> a differenza loro praticamente partirono da ragazzi impostati, 4 ragazzi di Liverpool no, con giacca e cravatta e col tempo insomma che hanno iniziato a cambiare le un po' la loro immagine no, quindi da
Mh. Eh sì. Era Sì poi, ehm, t posso dire che da da da d da da quello che so io, che ho visto, poi negli anni 60 sono cambiati un po' tutti, cioè nel senso che sono un po' di rivoluzione riguardo a tutto.
Cambiato un po' tutto, e mhmm, e loro hanno sicuramente contribuito a questo
Certo assolutamente sì, certo.
hanno contribuito, insomma, ci sono stati dei movimenti poi che ti anche in Italia, insomma, il famoso 68
No, no assolutamente cioè chi non conosce il 68 quindi è tutto cambiato, anche il modo era cambiato proprio il modo di vestirsi, come tenere i capelli, emancipazione femminile, certo assolutamente sì.
Cer È cambiato tutto e com come sottofondo musicale sicuramente in quell'epoca si poteva mettere sicuramente la musica del Beatles, poi naturalmente tutta la musica la musica che poi si è succeduta in qualche modo ha accompagnato no, anche il rock oppure che ne so, la la gli antagonisti dei Beatles, il Rolling Stone, poi, ehm, ma sicuramente
Sicuramente sì. Beh, anche loro che sono delle icone a ehm, assolute, forse un po' meno dei Beatles, sì però diciamo che più o meno son conosciuti anche da tutti anche i Rolling Stones.
<chuckles> Sì, erano magari, ehm, visti come praticamente la la parte cattiva, no, ehm, i Beatles è più da famiglia più e e loro più rock, più "trasgressivi", tra virgolette, quindi, z diciamo, i Beatles sono entrati in punta di piedi e pian piano, diciamo, hanno fatto vedere, ehm, poi anche il lato rock, no, il lato da da da sbarbatelli diciamo poi a barboni, coi capelli lunghi, <chuckles> con una visione diver
<chuckles> Più rock. Mh, sì, sì, sì. Certo. <chuckles> Però diciamo che era un po' la regola quella di avere i capelli lunghi anche per gli uomini in quegli anni, quindi diciamo che, ehm, sono stati molto nel loro tempo, rappresentano molto il loro periodo s penso, no?
Oka Certo. E loro sono state, insomma, delle delle fonti di ispirazione, insomma, per tante, tante persone, poi comunque parliamo anche di anche di testi, comunque oltre che, mhmm, come devo dire, uhm
Mh. Assolutamente sì.
per giovani, in qualche modo e che, ehm, davano quel senso di libertà, di festa, di ehm, di condivisione, no?
Sì, ma anche di gioia, di sì molto positivi comunque, certo.
A di gioia, hanno dato anche dei messaggi importanti, sì de de dei testi importanti insomma, dei messaggi importanti, no, che comunque tuttora sono attuali, poi parliamo anche col tempo insomma, si vede anche con il tempo no, con l'evolversi diciamo, ehm, del gruppo, ehm, anche un'evoluzione mu musicale nei testi quindi mi viene da pensare
Eh, dei costumi. Mh. Mh-mh. Ma guarda, io penso, mi sembra di averlo sentito anche da una mamma che, adesso non dico in tutte le scuole, ma in alcune scuole vengano fatti ascoltare i Beatles, ad esempio ricordo la mia, ai tempi io faccio linguistico per cui comunque loro cantavano in inglese, ehm, mi mi mi mi avevano fatto ascoltare delle canzoni dei Beatles. Penso che venga fatto ancora adesso quindi diciamo che diventa anche un ruolo didattico in qualche modo, il loro. Viene fatto vengono fatti conoscere anche nelle scuole, addirittura.
Mh-mh. Sì. Cer certo. Ah, ehm, e io lo spero perché comunque, o è o e oramai è storia, cioè abbiamo ancora la fortuna, insomma, di avere dei componenti ancora vivi no, uhm, pochi ma, uhm
Sì, sì, incer
somma, ehm, fanno parte di un periodo storico importante, dove loro hanno dato sicuramente il loro contributo con la musica, con i messa con i loro messaggi, con il loro modo di di affrontare anche, ehm, gli stero uhm, gli stereotipi le mhmm, come devo dire, del de de del passato, quello che le abitudini no, il m modo impostato.
Sì, questa proprio rottura che poi c'è stata negli anni 60 col 68 con le vecchie tradizioni all'apertura verso il nuovo, credo.
Questa rottura, ce Sì, verso un n nuovo mondo che voleva cambiare direzione, insomma, in qualche modo, no, una una una nuova emancipazione, i ragazzi che iniziavano a saltellare da da dalle sedie <laughs> non più seduti. E quindi, insomma, è stata una rivoluzione che
Assolutamente sì. <chuckles> Assolutamente. Mi stava venendo una riflessione. Non so se ci hai mai pensato, volevo chiedere il tuo parere. Allora adesso diciamo che diventa diventano icone molto spesso, ehm, persone, film, situazioni tramite i social. All'epoca dei dei Beatles naturalmente non c'erano i social. Secondo te, ehm, mhmm, come sono diventati così famosi dappertutto proprio loro, pur non avendo, punto, questo supporto social che adesso sembra indispensabile?
SI. Mh-mh. Beh, all'epoca sicuramente, ehm, chi era f fortunato <chuckles> andava a al concerto quindi era un modo per ancora migliore per approcciarsi no, che fortunato chi l'ha fatto insomma, ehm, se no c'erano i vecchi, ehm, dischi insomma, i vinili e poi comunque il mezzo di informazio ehm, mezzo di informazione più comune, era la radio insomma, la TV, venivano messe sicuramente i pezzi che andavano di più alla grande quindi il mezzo di comunicazione sicuramente, ehm, s per la musica era la radio poi se infatti hanno iniziato ad usare anche la TV, sono stati ospiti, no, in diverse trasmissioni importanti e quindi è stato un modo per farlo conoscere anche, mhmm, al largo pubblico no, diciamo un pubblico più vasto.
E beh, sì mi sarebbe piaciuto tantissimo. Sì mi sare eh, sarebbe s piaciuto, bellissimo. Mh. Mh. Mh. Si, sì, poi sì, sì, sì, questo è vero. Mh-mh. No, hai perfettamente ragione. Cioè, certo i social allora erano stati sostituiti, u erano sostituiti come modo di diffusione, di conoscenza dalla radio, dalla televisione. Ma ti volevo anche chiedere, è per quest'idea di libertà che altri non esprimevano, che mi hai detto prima che, proprio loro tra i vari gruppi di quel periodo, sono diventati così famosi in modo virale?
Ert Sicuramente u è una grande componente oltre, diciamo, proprio alla vera e propria musica che comunque ispirava quel senso di di carica nei giovani, io immagino, insomma, i giovani abituati a una musica un po' più, mhmm
Mh, sì, sì, sì. Un po' più melodica, un po' più lenta, meno stimolante forse, no?
Melodica, ecco, è è un rock un po' tra il melodico e un rock leggero no, una via di mezzo che comunque ti faceva rimanere il ragazzo per bene, ma nello stesso tempo con la voglia di di fare qualcosa di importante, di diverso, il sentirsi proprio giovani, di nuovo. Cer Sì.
Sì, certo. Di fare qualcosa di nuovo, di iniziare una nuova epoca, un periodo fantastico io penso sia stato comunque. Guarda io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione che ho trovato veramente molto, molto interessante e spero di risentirti presto e parlare di nuovo con te. Grazie mille.
Certo, lo penso anch'io. Grazie a te, lo spero anch'io, ciao.
Ciao, grazie.